Eee, aku kurang tau, Kak, ya, karena dia cuman bertahan sebentar di sekolahku itu karena, mmm, pindah lagi dia enggak di sekolah itu lagi heeh dia pindah lagi Iya.
Paling tidak bisa lah kayak gitu. Oh pindah lagi! <chuckles> Tapi waktu terakhir ketemu sama dia, dia udah bisa bahasa Palembang enggak?
Eee, kayaknya enggak sih ya, masih tetap pakai bahasa Indonesia Kak, soalnya yang ngomongin tentang bahasa ya susah ya, Kak, kalau misalnya cuman berapa ini doang gitu apalagi untuk masih kecil kan mungkin otaknya penalarannya belum se-advance kayak kita udah dewasa gitu kan kalau udah dewasa kan mungkin lebih gampang tuh memahami be cara belajar bahasa gitu heeh, Betul.
Oh lebih gampang ya? Mhm. Oke berarti dia mungkin, be k dia enggak paham bahasa daerah Palembang karena dia sebentar doang ya berarti. Nah, terus kalau misalkan, Kakak mungkin jalan-jalan ke kota lain terus di kota itu mungkin ketemu tuh atau dengar orang lain pakai bahasa daerah Palembang tuh, nah gimana tuh perasaan Kakak, <chuckles> kalau ada yang kayak gitu.
.Iya kan. Heeh. Iya. Seneng sih seneng sih kalau misal dia ngajak ngobrol atau ngajak interaksi aku mau banget lagi, karena aku kayak ngerasa, ya udah tadi tuh, Kak, yang aku bilang kayak ngerasa wah deket banget nih kita bestie banget nih. Iya padahal orang asing kan, gitu kan, cuman ya ketemu beda kota doang, <laughs> gitu sih aku aku sangat-sangat welcome ya kalau ketemu seorang Palembang di kota yang bukan di kota Palembang gtu. Gitu.
Oh deket banget ya. Ah oke. Mhm. <laughs> Beda kota doang ya. Heeh di luar kota gitu ya? Itu berarti langsung diajak ngobrol seru-seruan gitu ya. Meskipun enggak kenal berarti ya?
Mhm. Bener bener.